Mısır'ı bulabilirdim bu dediğin, eee, ve Pakistan'ı bulabilirdim ama evet, yani bu ikisinde de yaşa Yani Mısır'da yaşamadım. Mısır'a sadece iş için seyahat ettim, gittim geldim. Eee, Pakistan'da İslamabad'ta yaşadım. İş iş nedeniyle gidip, eee, hani kokusunu, eee, içime <chuckles> çekecek kadar çok yaşadım diyebilirim net bir şekilde. Eee, dolayısıyla bu ikisini yani Mısır bana biraz daha tozlu topraklı bir koku hatırlatıyor, belki çöl yüzünden. Emm, ya Pakistan'sa çok daha baharatlı, biraz acı, ııı, böyle daha keskin bir koku hatırlatıyor ama bir Avrupa şehrini karşılaştırmam çok zor mesela, yani bana hepsi aynı geliyor.
He he. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. İstanbul da biraz belki